<laughs>
Voilà.
Non mais, c'est sûr. OK. Heu, j'avais une dernière question, c'était, est-ce que les paroles justement parce que, heu, beaucoup de chanteurs aujourd'hui, heu, même s'ils sont français, heu heu, chantent en anglais ou dans une autre langue, heu, est-ce que ce chanteur parle en français, déjà? Chante français, au moins?
A alors moi des musiques que je de Heu, que du français, en effet. Heu, moi, je l'i il il, hem, <tsk> il chantait Heu, s'il a d'autres sons
Mmh mh.
ou ou rappe, chante, anglais ou d'autres langues. Moi de ce que et j'ai l'impression que ça a aussi une part de m'a vraiment, heu, surpris parce que du coup le Ouais, je comprends tout de suite, tout
Bien sûr.
Mais et dans sa sa façon d'imager un peu les ses ses propos heu, je trouve qu'il a ouais et il sait imager en fait, ce qu'il a envie de dire.
Mmh mh.
L lors de la 1re écoute, je me suis rendu compte que, heu, il il il parlait de thèmes, plus ou moins profonds quand même. Heu, mais, heu, avec légèreté et avec une heu, une plume qui qui qui fait que c'est un peu insouciant et c'est c'est et j'ai trouvé ça super, heu, j'ai trouvé ça super. Donc heu, donc ouais, pour l'instant en tout cas, il rappe qu'en français, de ce que j'ai découvert.
Oui. <chuckles> D'accord. Bah c'est vrai que, heu, pouvoir partager une langue parce que même si on comprend, heu heu, l'anglais ou une autre langue, heu, il y a toujours des subtilités, heu, des jeux de mots, des des, heu heu, des références, heu, qui sont dans une autre langue qu'on va pas forcément, heu heu, comprendre ou qu'on va pas avoir, heu, par exemple, quand on parle de de référence et cetera et hem, et c je le fait, heu, qu'il rappe donc heu heu, en français c'est toujours, heu, un un plus, ça permet de se connecter non seulement à la musique, à la mélodie, mais aussi justement, heu heu, au discours et heu et peut-être à à l'ambiance générale de la chanson et de véritablement, heu heu, pouvoir se référer à ses paroles.
Mmh. Oui. Mmh mh. Oui. Mmh.

Ah oui. Non, non.
Heu, tout le monde tout le monde peut trouver un style de musique chez lui qu'il aime, quoi. Donc ça m'a vraiment scotché, ouais.
D'accord. Et justement quand tu dis que tout le monde peut trouver, ce heu, un style de musique qu'il aime chez lui, est-ce que tu, heu, tu as déjà justement p partagé, heu, heu, c ces morceaux avec, heu, des amis autour de toi et si oui, heu, quelle a été leur réaction?
Alors oui, ouais, ouais, moi moi j'ai les j'ai la chance d'avoir des amis qui ont à peu près le même st goût et styles musicaux que moi. Donc heu, ce qu'on a fait avec mes amis, c'est qu'on a fait une playlist partagée, une playlist collaborative. Mes sons, en fait, qui qui quand quand ils les découvrent comme ça, en fait, ça permet que tout le monde puisse, heu, piocher un peu dans les sons de chacun et et ç ça améliore un peu
D'accord. Donc ça c'est top, ça, ça permet vraiment de de pouvoir partager ensemble.
Ouais, c'est c'est Ce sont dans et et je me souviens avoir reçu 2 messages de mes amis qui me disent et qui est la ce style musical-là, quoi.
D'accord. Et hem, donc tu m'as dit que c'est un un, mmh, un chanteur français, heu, est-ce que tu as déjà eu le l'occasion de le voir, heu, heu, en live, heu, heu, ben, justement dans une salle?

C'est ça.
OK et heu, si je peux me permettre donc ce style de musique, tu penses que c'est un style de musique que tu écouterais plutôt, heu, hem, parce que, là, tu m'as dit donc que tu tu l'as donc maintenant, dans ta playlist. Est-ce que ce serait plutôt, heu, le style de musique que tu que tu écouterais, heu, à une soirée avec tes potes? Ou bo plutôt, heu, je sais qu'il y en a qui prennent, heu, pour aller faire du sport, hem? Ou pour aller travailler?
Mmh mh. Alors, de ce que j'ai pu écouter pendant l'instant parce que j'ai pas eu encore le heu heu, j'ai pour le, hem, <tsk> la chance d'écouter tout le toute sa discograph mais de ce que j'ai pu écouter déjà, heu, c'est vrai que hem, <tsk> c'est vrai qu'il a il a une palette de sons, il est c'est un artiste très polyvalent, en fait, et qui qui qui a pu faire des sons un peu dans tous les se
Mmh mh.
son pour, heu, quand quand je vais courir, ou quand je vais faire du sport, qui, un peu plus um tempo, un peu plus, heu, on va dire énervé, et qui qui est un peu plus rapide dans les BPM
<chuckles> D'accord.
heu, j'ai déjà 2-3 sons de lui, hein, je parle bien que de lui, pour Il y a 1 son en particulier, heu, ben, l'entrée dans l'occurrence, qui est vachement plus calm Quand quand je serai à la maison, poser, heu
OK.
Heu Là, c'est dans le dans
Et
Musique dans un album, quoi, et tu peux l'utiliser, c'est ça que je trouve
D'accord, non, je comprends. Et hem est-ce que tu dirais que, justement, heu heu, c'est un style de musique que tu pourrais voir, heu, sur des trends sur TikTok, par exemple?
s'il moi je l'ai découvert par, heu, l'algorithme. Heu, après l'avoir des j'ai vu 1 de ces TikTok passer et donc heu heu, je un, c'est un c'est un
Mmh mh.
des sons très, trendy.
OK.
Donc heu, si s'il y a un jour, heu un jour avec, heu, 1 de ses sons à lui, parce qu'en fait, pour «faire simple» entre guillemets, c'est comme si, un peu, The Weekend avait, heu, fait 1 enfant avec, heu heu, que que qui je dirais? The Weekend, heu heu, fait un enfant, heu, Ben l'Oncle Soul, un peu, voilà. C voilà, c'est pour pour imager, heu, pour imager ça, il, heu, il il a vraiment le potentiel de faire
OK. <chuckles> <chuckles> D'accord, OK.